Да, и потом всякие споры, всякие недопонимания, постоянные какие-то драмы. Вот я думаю, всё-таки сериал, э, создан, чтобы создавать какие-то драмы, да. Всё-таки мы все разные, да, чтобы какие-то вот были там, а, разговоры там, кто прав, кто не прав, кто думает, кто не думает, и поэтому очень много иногда каких-то вот сплетен, разговоров, да, между друг другом. И этот сериал ещё выше идёт, да, вот ещё какую-то популярность занимает.
Ага, то есть ты имеешь в виду, что люди втягиваются в просмотр сериала, потому что еще по факту вокруг этого сериала есть, э, ну, много чего происходит. Например, в онлайн-пространстве, да, какие-то, может быть, фан-сообщества, ам, которые обсуждают, да, и где ломаются копья.
Конечно. М-да, и вот, ну, я думаю, что вот таким образом и затягивается человек. Всё-таки, как бы, у режиссёра и цель такая, чтобы захватить просмотрами, да, чтобы человеку было интересно, чтобы он покупал, э, там фильм, да. Чтобы он покупал там какую ну, я не знаю, там подписку на какую-то программу, где, э, есть этот фильм, да, чтобы вот, ну, он мог заработать. Всё-таки он тратит очень, м, большие деньги на то, чтобы был создан сериал, фильм, неважно что, и он, как бы, хочет, ш чтобы это окупилось, да, и поэтому он должен, ну, просчитать почти всё. Как будто не всем угодишь, но в сериале, я думаю, легче людям угодить, потому что у всех разные истории, и человек может зацепиться так за каждого, и меньше таких вот, м, вот главных героев. Все как будто важны.
Мгм. Да, понятно. А скажи, пожалуйста, а вот как ты считаешь, вот я поняла, да, что 1 из главных факторов, что держат людей,- это вот многообразие героев и разные истории, где каждый найдет что-то свое. А что еще, на твой взгляд, влияет на то, что люди вот д действительно запойно сейчас смотрят сериалы?
Во-первых, э, серии по 40 минут, да, они не слишком длинные, они не слишком короткие, и получается, что, ну, легко удержать человека у экрана, да? Ну, ты быстро посмотрел там 1 серию, это не фильм, да, фильм там 2 часа, час с половиной должен сесть, а, смотреть долго.
Мгм. Ага, то есть ты можешь выделить какой-то небольшой кусок времени, да, в своём расписании, так.
Да, конечно, 40 минут. А что это там? 40-50 минут? Там, когда уже видишь, что серия по часу, уже как-то так: ой, уже по часу. Даже, ну, мне не хочется смотреть как-то вот. Сериал- это и есть сериал, что ты посмотрел 1 серию, посмотрел втору вторую, да, когда ты хочешь. И вот этот момент, когда время не так, э, как будто <chuckles> съедается, это на самом деле очень круто- вот планировать своим временем, да, и вот понимаешь, что какая-то история, вот, э, вот ты Мгм.
Мгм. Да, отлично. То есть получается удобный формат, да, ещё очень хорошо влияет на потребление сериалов. А, так, что ещё?